जी, जी। तो उनके जो सेट्स हैं ना, अब 2 तरह के सेट हो गए ना। एक तो जैसे हमने संजय लीला भंसाली की की क्योंकि हिंदी फ़िल्मों के जो सेट डिज़ाइन होते हैं, उनका और तरह का एक स्टाइल होता है। जबकि जो अ, ये होते हैं हॉलीवुड की फ़िल्मों के अँग्रेज़ी फ़िल्मों के सेट डिज़ाइन और वो भी ख़ासतौर पर जो हम बात कर रहे हैं कि ऐसी फ़िल्में के जो साइंस फ़िक्शन हो और तरह के टॉपिक पर। उनके सेट्स और तरह के। लेकिन वो भी आपको कहीं और लेकर चले जाते हैं। तो ऐसी और अगर मैं कहूँ कि ऐसी कौन-सी अ, फ़िल्में हैं जिनके सेट्स ने आपको बहुत मुतासिर किया हो तो आप बताना पसंद करेंगे हिंदी या हॉलीवुड कहीं से भी।
हाँ जी। जी, जी, जी। जी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, हाँ। जी, जी। अ, आपने जैसे अभी हमने जैसे इंसेप्शन की बात की ओपेनहाइमर की बात की तो एक और हॉलीवुड के बहुत फ़ेमस अ, फ़िल्ममेकर है अ, जेम्स कैमरन। तो उनकी जो अ, उन अ उनकी जो फ़िल्म थी एवाटार वो जब मैंने देखी हाँ, हाँ। तो जो ये जो फ़िल्में है ना स्पेशली जब ये हुँ।
जी। जी। जी, जी, जी। एनाकोंडा भी उनकी थी ना? जी। एवा एवाटार तो जी। एवाटार जिसकी आपने बात की वो तो दुनिया की मानी हुई फ़िल्म है। सबसे ज़्यादा सबको बहुत जी।
हाँ जी। हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। भले ही उसकी कहानी थोड़ी ऐसे कोई बहुत ज़्यादा एडवां वो कॉम्प्लेक्स नहीं थी एक सिंपल स्टोरीलाइन था। लेकिन जिस तरह से उसे पर्दे पर दिखाया और सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की बात हुई थी वो थे उसके वीएफएक्स या उसके सेट डिज़ाइन। जिस तरह से और मैंने मुझे अभी भी याद है की एवाटार का जो दूसरा ही भाग आया था एवाटार द वे ऑफ़ वाटर। वो मैंने अपने दोस्तों के साथ थिएटर्स में देखी 3 डी में। ओ वो जो एक अनुभव था ना मतलब क्या शानदार अनुभव था। मतलब जो आपको मतलब अब मुझे लगा की मैं वही मौज़ूद हूँ, उस दुनिया में। जो की फ़िक्शनल है बिल्कुल। लेकिन वही है ख़ास बात है इन चीज़ की मतलब ये तो है।
हाँ। हाँ। जी। जी। अच्छा, अच्छा। जी। जी, जी। जी। ठीक। जी। जी। वो जो है। जी, एवाटार तो मैंने भी दोनों जो पार्ट्स हैं 2 फ़िल्में आई थी। दोनों मैंने सिनेमा जाकर देखी थी क्योंकि उनके देखने का मज़ा वो जो सेट्स उन्होंने लगाए जो क्रिएट किया उन्होंने उसके उस वो क्रिएशन देखने का मज़ा स बड़ी स्क्रीन पर है। छोटी स्क्रीन पर उसका मज़ा नहीं आता।
हाँ जी। जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल।

हाँ जी, हाँ जी। हाँ और उस फ़िल्म का जो एक टॉपिक था ना कि काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जिन जो ख़ुद जिस जिसको हम कहते हैं इच्छा मृत्यु या फिर विशफुल डेथ, वो उस टॉपिक को भी काफ़ी एक्सप्लोर किया, जहाँ पे वो जो मैन करैक्टर था उसने खुद अपनी अ, कह सकते है कि अपनी मृत्यु का समय तय किया। उसने मौत मांगी थी एक्चुअली में। तो हाँ, तो इस टॉपिक इस टॉपिक के ऊपर से काफ़ी बात हुई थी कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी मतलब जीवन में बहुत ज़्यादा रह नहीं जाता, उनके लिए उनका जीवन एक स्ट्रगल होता है। तो उनके लिए मर्जी वही होती है कि आप उन्हें मतलब सुकून से एक सुकून भरी अ, उम, कह सकते हैं अंत दे दें उन्हें। तो ये भी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
अच्छा, एक तो होते हैं सेट डिजाइन और एक आजकल की जो फ़िल्मों का एक ट्रेंड है, जैसे अगर मैं आपसे ये सवाल करूँ कि ऐसी कौन-सी फ़िल्म का सेट डिजाइन है कि जो आपको अ, किसी और दिशा में ले गया हो, आप अपने आपको कहीं और सोचते हों पाएँ। तो देखिए अब क्योंकि साइंस फ़िक्शन अ, मूवीज़ बहुत बनती हैं। तो मुझे याद है एक फ़िल्म आई थी इंसेप्शन, बड़ी वो मशहूर हुई थी। आपने भी शायद देखी हो। उसमें अब उसमें जो सेट्स हैं ना वो सारे मेरा ख्याल है, मुझे मैं वैसे जानती नहीं, शायद आपको बेहतर पता हो, उसमें वर्चुअल सेट्स थे, सेट डिजाइन। लेकिन वो उन्होंने टेक्निकली किए थे यानी कैसे लेकिन सेट तो फिर भी लगाए थे ना। तो साइंस फ़िक्शन फ़िल्मों के जो सेट्स हैं, वो भी बहुत ज़बरदस्त होते हैं। उसको भी जो है ना वो अब भूलता नहीं है, लगता है कि हम किसी और दुनिया में पहुँच गए हैं। इंसेप्शन भी वैसी ही थी।
हाँ जी। हाँ बिल्कुल। जी। जी, जी, जी। हाँ जी। जी, जी, जी। जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जबरदस्त होते हैं। हाँ, हाँ। पहुँच बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। सही कहा आपने। और क्योंकि ये होता है कि जैसे आप किसी का फिल्म को लार्जर दैन लाइफ़ बनाना है या जिन ऑडियंस को वो लार्जर दैन लाइफ़ एक्सपीरियंस देना है तो उसमे सेट डिजाइन का या विएफएक्स का इन सब चीज़ों का ना बहुत बड़ा रोल होता है। तो हाँ, आपने सही कहा। और जो उस फ़िल्म के डायरेक्टर हैं, क्रिस्टोफ़र नोलन, मतलब एक और शानदार मतलब फ़िल्म निर्देशक। मतलब उनकी मतलब उनकी फ़िल्में जब भी आती हैं ना, मतलब आपको पता होता है कि लोग ये फ़िल्में देखने जाने वाले हैं। तो और वो काफ़ी हद तक हाँ, हाँ। काफ़ी हद तक उनका कि वो काफ़ी हद तक प्रैक्टिकल इफ़ेक्ट्स पे डिपेंड करते हैं। उनकी अभी ओपनहाइमर आयी थी उसको उसका जो पीक कहते हैं ना विज़ुअल जो अपील था उस फ़िल्म का बहुत शानदार था मतलब। उसको आईमैक्स में रिलीज़ किया गया था। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल, बिल्कुल। और मुझे वही क्रिस्टोफर नोलन की तो मैंने काफ़ी फिल्में देखी हैं तो उनकी फ़िल्मों का होता है, कोई भी आप उनकी फ़िल्म ले आप उनकी इंटरस्टेलर ले लें।
जी। जी। ज जी। जी, जी। हाँ। हाँ, हाँ। हाँ। हाँ, हाँ, हाँ, हाँ। ऐसी हाँ। हाँ। हाँ। बहुत शानदार। उसको बड़े ऑस्कर्स मिले बड़े ऑस्कर मिले उसको। हाँ, हाँ। जी, जी।
ये आपने इंसेप्शन की बात की तो मतलब होत उनकी फ़िल्मों में तो ख़ैर कहानी, कांसेप्ट हर चीज़ ही एकदम टॉप नॉच होती है।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

जी। हाँ। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, हाँ, हाँ। बहुत-बहुत मशहूर फ़िल्म थी वो। हाँ।
हाँ, चाहे अ, चाहे आपकी अ, पद्मावत हो। तो बहुत ही मतलब उनकी बाजीराव मस्तानी मतलब उनकी स्पेशली जो हिस्टोरिकल फ़िल्म्स भी बनाते हैं उसमे जिस तरह का वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते है ना, जिस तरह की सेट पीसेस होते हैं, बहुत ही शानदार लगता है देखने में।
हाँ। हाँ। जी, जी। जी। जी। अब देखिए उनकी ऐसी फ़िल्में भी हैं कि जो जिन्होंने बॉक्स-ऑफिस पे अच्छा नहीं किया काम। वो अ, फ्लॉप हो गई। लेकिन फिर भी ल अ, जो अ, सिनेमा देखने वाले हैं, वो उनको वाह-वाह करते हैं। उनके काम को कोई कभी बुरा नहीं कहता। बेशक फ़िल्म फ्लॉप हो जाए। अब देखिए उनकी एक फिल्म थी गुज़ारिश। गुज़ा गुज़ारिश में उन्होंने उसको लिया ऐश्वर्या राय को लिया। और इतनी क हसीन लगी और इतनी खूबसूरत वो फ़िल्म है, वो फ्लॉप हो गई। लेकिन सबको याद है कि वो फ़िल्म कितनी उन्होंने अच्छी बनाई। हुँ।
जी, जी। फ्लॉप हो, बिल्कुल। जी, जी। जी, जी, जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, हाँ। जी। बिल्कुल। याद है। हाँ जी, हाँ जी। वो एक्चुअली में एक बाद में जाकर एक कल्ट क्लासिक वो फ़िल्म बन गयी थी। ऋतिक रोशन भी उस फ़िल्म में थे। तो उन्होंन की परफ़ॉरमेंस भी जो थी बहुत अच्छी थी। और हाँ, मैंने वो फ़िल्म देखी थी एक्चुअली में घर पे टीवी के ऊपर, मुझे वो फ़िल्म काफ़ी पसंद आई थी। और तब तो मैं, तब तो मैं उतना बड़ा भी नहीं था मतलब। और ना मेरी फ़िल्मों को लेके समझ उतनी ज़्यादा मैच्योर थी। उस तरह की फ़िल्में में देखता बट उसके बावजूद मुझे उस टाइम पे वो फ़िल्म काफ़ी अच्छी लगी थी। तो जिस तरह से उस कैरेक्टर का स्ट्रगल दिखाया है, जिस तरह से ऐश्वर्या राय है उसमें परफ़ॉर्मेंस उनकी थी। और जो कहते है की सेट डिज़ाइन तो मतलब र राज वो उनकी फ़िल्मों की एक खास बात है उनका एक सिग्नेचर स्टाइल है जो। तो हाँ मुझे काफ़ी फ़िल्में पसंद थी।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
हाँ। हाँ, हाँ। जी, उनकी उनकी उनकी उस फ़िल्म में एक उन्होंने वो दिखाया था ना एक बीमारी यूथेनेसिया जो होता है जिसमें।
हाँ, जी। जी, जी, जी।
हाँ, तो उसपे भी बड़ी बात हुई। लोगों को पहली बार उस बीमारी का उस फ़िल्म से पता चला। कई ऐसे व्यक्ति थे जिनको पहले पता ही नहीं था।

ऐसे ही है। तो देखिए ना, जैसे अब कोई फ़िल्म हम देखते हैं तो वो फ़िल्म अ, लार्जर दैन लाइफ जिसे कहते हैं ना, वो उस वक़्त बनती है कि जब उसके सेट पे वैसे ही जबरदस्त बहुत बड़े-बड़े हों। तो मुझे एक का जो आप कह लें, उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक बहुत पुरानी फ़िल्म है। लेकिन उस वक़्त, उस समय, उस फ़िल्म के जो सेट्स थे वो बहुत मशहूर हुए और वो फ़िल्म थी पाकीज़ा। आपको आपको पता है उस फ़िल्म का?
जी, जी, जी। जी। अच्छा, हाँ जी। नहीं, मैंने सुना नहीं है एक्चुअली मैं अभी आपसे ही सुन रहा हूँ।
अच्छा, एक पाकीज़ा और एक मुग़ल-ए-आज़म, हिंदी फ़िल्मों की ये फ़िल्में ऐसी थीं
हाँ, मुग़ल-ए-आज़म मैंने सुना है, एक्चुअली में जी, जी, जी। बिल्कुल।
हाँ, हाँ, हाँ। के उस समय सेट्स पे इतनी ज़्यादा ना तो पैसा लगाया जाता था, ना उसपे तवज्जो दी जाती थी, लेकिन उन फ़िल्मों में ऐसे सेट्स लगाए कि वो ट्रेंड सेटर बन गई। और फिर अच्छा ये जो फ़िल्में थी, मुग़ल-ए-आज़म तो राज कपूर की जो है ना अ, आर के स्टूडियोज, उनकी फ़िल्म थी। तो उस हाँ, हाँ। फिर उसके बाद वो ये जो ट्रेंड है ये बढ़ता चला गया और फिर इसी तरीके से अच्छे से सेट्स लगाए गए। पाकीज़ा जो थी ना, उसके अंदर मीना कुमारी थी, जो कि अ, हिंदी फ़िल्मों की एक पुरानी बहुत ही कमाल की अभिनेत्री कही जाती है।
जी।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 अच्छा, अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ जी, बिल्कुल मैंने हाँ। हाँ जी, हाँ जी, मैंने सुना है इनके बारे में। मतलब अपनी एक्चुअली मैंने अपनी जीके की बुक्स में भी पढ़ा है, अपने पेरेंट्स से काफ़ी ज़्यादा सुना है इनके बारे में। तो हाँ, ये तो होता ही है। जी, और हाँ, जो आपने कहा
जी, जी। जी, जी, जी, जी। तो आपको कोई ऐसी फ़िल्म
हाँ जी, हाँ जी, हाँ। जो आपने कहा कि काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मतलब सेट डिजाइन से स्पेशली वो फिल्में जो थोड़ी लार्जर दैन लाइफ होती है, उनका काफ़ी हद तक अ, मतलब कहते हैं जो, लार्जर दैन लाइफ फ़िल्में हैं ना, उनका काफ़ी असर पड़ता है एक सेट डिजाइन से। क्योंकि थोड़ी-सी जो कहते हैं ना विजुअली बहुत ही अपीलिंग होती है वो फिल्में, बहुत बड़े पर्दे पर देखने में तो उनको और भी ज़्यादा आनंद आता है। तो हाँ, ऐसा तो है और अब तो क्योंकि पहले क्या था कि बजट के भी काफ़ी ज़्यादा थोड़े कंस्ट्रेंट्स थे। तो उस टाइम पे उतना अफोर्ड नहीं कर पाता था हर कोई, तो बड़े स्टूडियोज ही ये सब कर सकते थे। अब तो ऐसा है कि थोड़ा प्रोडक्शन क्वालिटी बढ़ गई है, बजट काफ़ी बढ़ गया है, तो ये चीज़ें हमें देखने को काफ़ी ज़्यादा मिलती है। तो हाँ, अगर मैं एक और मैं अगर ऐसे एक और अ, फ़िल्म निर्देशक की बात करूँ तो आपने शायद उनका नाम भी आपने भी सुना ही होगा अ, ख य संजय लीला भंसाली उनका नाम है।